そうですね。ま、結構そこはすごい、あの、ちょっとね、あの、今時の映画なんでやっぱり人間関係は複雑なんですけど。
今。 あ、それでも今時なんですか？今どあの、昔のあれを今やってるんじゃなくて
あっ。 ああ、そうですね、あれ、昔のをさらに、こう、何て言うんですかね新しくしてる感じですかね。
ああ、なるほどね。ああ、そっか、では、もう、あ、ジャッキー・チェンとかそういうのはいないんですよね。<laughs>
ええ。 あっ、そうですね。あ、でも、あの、サモ・ハン・キンポーってご存知ですかね？あっ、あの人が、あの、出てきてて
あ、なん はいはいはい。 それ、おじいちゃん役ですか？その
あ、あの、これはね悪役の方で出てくるんですけど。ええ。ボスの役で、あの、もともと、こう、結構体がでっぷりと太ってて、でもからあの、動きはすごくしあの、素早いみたいなのが売りの人なんですね。それが結構年取っても同じような感じで出てきててですね。ええ。
あ、悪役の方でボスみたいな感じで。<laughs> はい。うん。 ああ、そうなんだ。まだ、うん うん、あの人ね、中国だけじゃなくてなんかアメリカの方でもね、あの、ドラマもってましたもんね、あの、なん刑事ものの。うん。
はい。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
はい。 なるほどね。 新しいんですかね。うん。ああ、そうですね。台湾うん。はい。私ですか？えっと、映画館の映画じゃないんですけど、あの、ちょっとサブクリの方で見た、えっと、トロピックサンダーって知ってます？
ええええええええ、はい。なんかええ、あります？印象に残った映画はい。 ええええ。 はい。 おお、え、どんな映画ですか？
<laughs> あの、戦争ものをの映画を撮る映画みたいな <laughs> それでうん、ちょっとコメディーなんですけど。うん。ちょっと、ふああ、そっか見ていないんだったら、じゃあ、ちょっと、他の方にしましょか。ちょっとね、ふ今言ったようにうん。今言ったように複雑なんですよ。コメディコメディタッチの戦争映画を撮る映画でそれが実はちょっと <coughs> ちょっとみたいな。うん、ちょっと話
はい、はい。 ええ！あ。 はいはい。 <laughs> いえいえ、でもちょっと面白そうですけどね。はい。 なるほど。 ああ。<laughs> ちょっと面白そうですけどね、でも。ね。
うん、あのうん、面白いですよ。あの、んん、ベンスあれ、誰だっけ。ベンセラーでしたっけ？あの、え、あのハリウッドの映画見てます？結構、あの
へえ。 はい。あ、俳優の。あ、はい。 ええと、そうですね。まあ、ちょこちょこ見てますけど。あの、あれですよね、あの、そんなに、こう、ちょっと情けない感じの俳優さんですか？あ、あ、ですよね。はいはいはい。
うん、べんすてら そうそうそう。あの、ちょっとコメディー側のひ、けど、そう、ちょっと、あの、ちょと人間っぽい、うん、ん、ん、はい、その人のま、ちょ、じゃその人じゃなくてじゃ他の言ってみましょうか。<chuckles> はい。えっと、じゃあ、なんか、印象に残ったなんかどんな印象やろ。うーん、ちょっと今考えます。うん。なんか、あ、やっぱはい。
そうですよね。ええええ、はい。 本当ですか、はい。 ええ。 あの、ジャンとかだとなんかどういう映画のジャンルがお好きだとかあります？
ああ、やっぱ戦争映画ですね。
あ、そうなんですね。へえ。
うん。やっぱ戦争映画でやっぱ、あの、プライベートライアン系みたいな。
あ、はい。へえ。
うん、それと今ちょっとみよく見てるのが今韓国映画で
あ、はい。
あの、例えば高地戦。